Dime, ¿cómo montas tu espacio de trabajo en casa?
Bueno, yo armo mi espacio de trabajo empezando, obviamente, pues que tenga buena luz. Eh, que tenga también bue <chuckles> cerca algún, este, contacto de ele de electricidad, y si es posible, bueno, eh, le instalo un poquito más, ¿verdad? Siempre busco un lugar donde entre también luz natural, para no estar gastando electricidad porque
Okey. Sí. Okey.
una, me mantiene despierto y de buenas, porque pues a lo mejor estás volteando, o necesitas esa esa necesidad de estar volteando a ver el sol, ¿verdad? O algo así.
Okey. Muy bien. Y y por ejemplo, tu trabajo, eh, ese espacio ¿qué herramientas utilizas?, ¿utilizas, la una computadora, o es un trabajo que se hace ma manualmente? ¿Cómo cómo lo llevas?
Bueno, ne eh, realmente sí ocupo mucha electricidad, porque eh, me dedico a la a lo que es el freelance y también, bueno, eh, manejo lo que es el hospedaje de páginas web. Entonces sí necesito así como, un espacio con mucha electricidad y también mucha ventilación, porque a veces los aparatos se calientan mucho y necesitan de aire fresco, ¿verdad? y estar frescos, que, más que nada. Eso sería.
Okey. Okey. Sí. Claro. Claro. Eh, el espacio que tienes es bueno, ya me lo comentaste, buscas que tenga luz, eh eh, luz natural, tanto natural como artificial.
Ujú.
¿Es un espacio grande o o prefieres como un espacio más pequeño que sea como más íntimo, más, sí, más privado, más no sé cómo mencionarlo, pero sí sería como más privado, pues?
Más tiem no. <chuckles> Sí, desde luego, sí. Eh, pero no, afortunadamente, así como que ocupé, <chuckles> incluso tumbé 1 muro para 2 cuartos que tenía ahí sin utilizar de de, pues, de la casa, ¿verdad?, en la parte de arriba que dije: "Bueno, esto está padre como para compartirlo, o en una sala de juegos <chuckles> o, mejor, en una oficina grande". ¿Por qué? Pues, porque ya tengo más o menos como unos 20 años dedicándome a esto, y sí, a veces se se se satura de electrónicos por ahí, de cajitas, y y dije: "Pues, bueno, voy a aprovechar y hacerlo grande y ya". Eh, ah, como, digamos, como un tipo alacena, así, al fondo, para poder organizar todos los electrónicos que, de repente, voy acumulando durante tanto tiempo y así tener más organizado ese tipo de cosas.
Okey. Okey. Sí. Ajá, sí. Okey. Sí. Sí. Okey. <clears throat> Sí, claro. Este, entiendo bien esa parte que mencionas porque, en mi en mi caso, bueno, yo vivo solo y y la casa en donde vivo tiene 3 habitaciones. Entonces, pues, una la utilizo, lo que es el dormitorio, y, eh, una bueno, esas 2 habitaciones están en la parte alta del del de la casa y en la parte baja tengo otra habitación que está junto al comedor y decía: "Bueno, pues, esta habitación la puedo usar como una sala de reuniones", ¿no? Finalmente, se convirtió en mi estudio, donde tengo mi computadora y, pues, donde me la paso, ¿no?, este para cuestiones de trabajo o de entretenimiento en en ese espacio también, eh
Ujú. Sí. Ah. Ah, okey. Así es.
¿Te entretienes, o solamente lo dedicas para el trabajo?
Exactamente. No, no, no. Sí, también me, eh, como lo preguntas, precisamente, por eso opté que esas dos recámaras y, obviamente, no se utilizaba, y lo único que pasaba, ¿sabes qué? Que estaba lleno de de cosas, de cajas, dije: "Pues, de una vez". Como paso casi todo Sí, pues, como pasé paso casi todo el día en este cuarto que, ahora, bueno, ya se convirtió en la oficina, lo convertí en una oficina desde hace tiempo, ¿verdad? Pero pues, aproveché, ahora sí dije: "Bueno, lo voy a hacer más grande", porque, de repente, a veces, este, están colegas que vienen o también mis hijos, ¿verdad?, que quieren estar haciendo sus cosas y, a veces, todos amontonados en el mismo escritorio. <chuckles> Entonces, eh, aproveché el espacio y dije: "Bueno, agrando todo esto y le meto un escritorio a un ladito". Y luego, al fondo, ya, este, me construyeron una especie como de closet, alacena, para guardar todo eso Ajá, porque aquí pasamos mucho tiempo. Sí, claro que sí.
Sí, sí. <chuckles> Que no se usan. Sí. Sí. Okey. Sí. Okey. Sí. Okey. Y, justo, lo lo que comentaste ahorita de tus hijos, cuando estás trabajando, ¿cómo manejas el tema de las interrupciones, o o o qué qué rutina tienes para para que, justamente, pues, tratar de que sean menos?
Ujú. Ah, bueno. Mira, fíjate que muy importante tu pregunta porque sí cierto. Yo estoy todo el día en casa, ¿verdad? Pero pasa lo siguiente, que también mi mujer, eh, como tiene trabajo, lo único que hacemos en la mañana obviamente, pues yo la apoyo para que los lunches y todo, ella prepara a los hijos, y, ¿qué es lo que hace? Se van todos, los deja en la escuela, y ya cuando salen, yo voy por ellos entonces, pero salen entre 1:30, 2:00 de la tarde y y obviamente, pues cuando llegan como llegan muy cansados, lo único que hacen es, eh, comer y dormir hasta como a, por ahí a las 5:00 entonces toda esa hora ese tiempo, pues realmente estoy solo y estoy trabajando agusto
Sí. Sí. Okey. Sí. Ah. Sí, claro. Bueno, en realmente no tienes ese esas interrupciones, ¿no?
Sí, sí, sí. No, obviamente, pues ya después, cuando cuando como te repito, ellos se se levantan y obviamente lo primero que hacen es buscarme mientras llega su mamá <laughs> porque obviamente su mamá les resuelve absolutamente todo. Pero, aprovecho entonces yo este momento para que estén en la oficina y yo sigo trabajando y ellos aprovechan para hacer sus sus tareas, actividades, lo que necesiten hacer mientras llega su mamá, pues para empezar a a preparar la cena, digamos, ¿verdad?
Claro. Sí, sí, sí. Claro, y y en un momento dado, si llegara a ver porque suele suceder también que hubiera alguna algún tipo de interrupción. Tienes así como eh sí, como para para que lo atiendas sin descuidar, eh, la labor que estés haciendo o la labor que haces no es como de no me interrumpas. O sea, no no no sí, mm
Mecanismo. <laughs> No. No así, tan tan estricto tampoco, ¿verdad? No. Obviamente, pues tú sabes cómo, y tú sabes con quién, ¿verdad? Eh, aprovecho precisamente, el tiempo. 1 que sé que mis hijos van a estar en la escuela, y que mi mujer tampoco está, precisamente, para darle Ahora sí, que para para avanzar, para avanzar. Porque sé que cuando ellos están, pues, obviamente, a veces, siem por preguntas simples, ¿verdad? Así, simplemente, que que empiecen a platicar de algo, eh, ya me distraje, ¿sí? Ahí tienes razón. Pero, precisamente, por eso aprovecho el tiempo que no están, que Son un promedio, digamos, eh, 5 horitas, eh, en la mañana, antes de que salgan a la escuela. Y otras 2 horitas, que se la pasan este, entre, eh, comer, y dormir un ratito la siesta, para agarrar pilas, para en la noche. <chuckles>
No es tan estricto. Okey, sí. Claro. Sí. Sí, av avanzar. Sí. Mm. Sí. Que duerman. Ya, pues sí. Prácticamente es la una jornada de trabajo, ¿no? Este, la que tienes, de tiempo, eh, donde no hay ese tipo de cuestiones, que pudieran interrumpir.
Es. Exactamente. Entonces, pues, bueno, de alguna manera, eh, tratamos de organizarnos en en la en la familia, ¿verdad? Pero, obviamente, precisamente, eh, lo que te comenté de mejor ampliar este cuarto, hacerlo más grande, porque técnicamente a veces aquí nos la pasamos hasta que llegue mamá, <laughs> nos la pasamos aquí, aquí juegan, a veces, hasta ven tele mientras yo sigo trabajando, y y ya cuando llega mamá, obviamente, pues ya bajamos a la sala y en la cocina. Entonces, si te fijas, es como, ahora sí que salimos del trabajo, en este caso yo, ¿verdad?, salgo del trabajo y ya digamos ahora sí Exacto. Obviamente, pues que no te no termina el trabajo, ¿verdad?, para un padre de familia, ya lo verás, no termina.
Sí. Claro. Sí. Y atiendes en los asuntos familiares. <clears throat> Y, por ejem. Eh, sí, <chuckles> sí, eso es permanente. Sí, claro. Cuéntame una anécdota que que tengas, en donde
<chuckles> Exacto.
pues no sé, te resulte curiosa, que digas: "Me pasó esto a la hora del trabajo", y y y n n no sé, una anécdota que que recuerdes. Eh, ya, sí, que tengas que haya sucedido en en algún momento.
Pues. Eh. Tú dices con respecto a a la ampliación del espacio de trabajo. Sí, claro, tengo. <chuckles>
Sí, puede ser en cua en cuanto a las a la en cuanto a al espacio de trabajo, o este este tema del que estamos hablando de interrupciones. No sé algún algún alguna anécdota, interesante o que te guste.
Sí, claro. Mira. Sí, mira, en un principio, por ejemplo, a ver, yo quería tener la la todo cerrado, ¿verdad? Que la puerta y obviamente, pues para que no se escuchara ruido y ese tipo de situaciones. Pero, ¿qué me pasaba? Que de repente nada más estaba yo solo en la casa, y estaba todo encerrado, todo en silencio. Y si alguien tocaba, <chuckles> ya no atendía ese tipo de situaciones y obviamente, pues, me pasó que estuvieron mis hijos, salieron temprano, y como no les abrí, <chuckles> aparte, bueno, no se llevaron las llaves, pues allí se estuvieron, pensaron que yo no estaba. <chuckles> Pensaron que yo no estaba, entonces, pues, ¿qué provocó? Que una, se estuvieron ahí muchísimo tiempo, eh eh, pues afuera, ¿verdad? Sentados allí. Y fue, ¿por qué? Porque tampoco siguieron insistiendo, vieron que pues no había ruido, no había nada, y obviamente, pues, mm, de seguro me estuvieron gritando por la ventana de donde estoy, en es en la oficina, que es en la parte trasera de la casa, pero pues era complicado escucharlos, ¿verdad? Porque eh, lo que me decían, pues: "Es que te estoy gritando de la otra calle de atrás". A ver, en la otra calle de atrás, eh también toma en cuenta que hay una casa, <chuckles> y no sé, realmente quién está gritando: "Y, ¿qué pasó?" Bueno, después que uno de sus amiguitos, que es el vecino más o menos como a 3 4 casas, eh, llegó y se fueron para allá, y obviamente, pues aprovecharon que tenía escalera, y se vino por la parte del techo.
Sí. Claro. Okey. Ya no escuchaba, sí. Oh. Sí. Sí. Okey. Afuera. Sí. Sí. Sí, claro. Sí. Ah, okey. Okey.
Y y dije: "Bueno, okey". Pero obviamente, no hay ningún acceso a la casa, pero lo que mi niño buscaba.
Ya.
Eh, ver si realmente estaba yo o no estaba, porque el ellos saben que, pues, tengo que trabajar y que que este, en algún punto, pues, me tengo que encerrar para no no hacer ruido. Entonces, pues, ¿qué pasaron? Que empezaron así como con un palito a darle a la a la ventana. Y yo me asusté, dije: "Bueno, ¿qué carajo está pasando?". Dices: "¿Qué onda?", ¿verdad? <chuckles> Eh, dije: "¿Qué onda? ¿Qué está pasando?". Sí. Ya hasta que
No sales. Sí. Sí. Claro. Sí. <laughs> Sí, claro. Sí, pues nos no. Sí. Sí, es algo que no esperas.
exactamente. Hasta que, obviamente, pues ya me di cuenta que era el niño. Dije: "Bueno, ¿y qué haces ahí arriba?" Y no, pues obviamente, ¿qué pasa con los niños? El el drama. Pues es que estuvimos tocando y este tipo de cosas, dije: "Ah". Bueno, ¿qué hice al respecto?
Sí. Claro. Ya. Exacto.
Mejor precisamente, ya aprovechando que me tumbaron el muro para dividir los 2 cuartos, también aproveché y tumbaron otro muro, que es que así como que van a el que va a las escaleras hacia abajo y ya tuve un espacio más amplio, así como un ¿cómo le llamarías tú?, una tipo
Sí. Mezzanino, una nos okey.
algo así. Entonces, el ed ed se alcanza a ver de de de todos de todos los puntos. Obviamente, pues en la parte de arriba nada más queda el cuarto de mi mujer y mía y ese cuarto que utilizamos para la oficina. En la parte de abajo, pues ya nada más están las dos habitaciones de mis niños y ya, y así, mira, <chuckles> queda un espacio supergigante.
Sí. Okey. Pues eh, sí, sí, sí, este, y bueno, finalmen claro, tienes tienes más, este, ventilación y, obviamente, pues ya no sucede esa situación, ¿no? Que.
Y ya no está encerrado. Ujú, sí.
Finalmente, uno podría pensar, ¿pues, es que qué anécdota puede haber?, pero s resulta que sí, no y y sí
<chuckles> Sí, pues, exactamente, precisamente por ese detalle que se brincó y no no me escuchaban y yo tampoco los escuché, pues, opté mejor por tumbar el muro, y aparte se ve más amplia la casa, sobre toda la parte de arriba. Y por eso te digo, les gusta estar aquí conmigo porque hay mucho espacio, <chuckles> hasta que llega su mamá, ahora ya nos la pasamos que en la cocina, que a lo mejor en la salita de de televisión mientras, este, ayudamos a mamá con la cena.
Okey. Claro, sí, se termina la se termina ahora sí que el el tiempo de de trabajar, y pues, a convivir en familia, ¿no?, porque es sí, también son son, necesarios esos momentos y que además, teniendo el trabajo en casa y y poder dividir los horarios entre el espacio, el tiempo personal y el tiempo de trabajo, muchas veces no es tan tan sencillo, ¿no?
Sí, claro. Así es. Sí. No, no es tan sencillo, de verdad. Obviamente, con el tiempo y con la experiencia, se me me fui adaptando, ¿verdad?, porque, pues, el estar el trabajo en casa siempre a veces, hasta te incita la flojerita y, de repente, como no estaba ni mi esposa ni los hijos, dije: "Ah, pues, me voy a", de esas veces que te da sueñito y vas, y te acuestas un ratito, pero ese ratito ya dio la 1 las 2 de la tarde y ahí voy corriendo por los hijos. <laughs> Sí.
Claro, sí. Sí. Sí, sí. Sí, claro. Sí, sí, sí, suele pasar. Luego también a mí me sucede, que digo: "Bueno, este do me siento un poco con con sueño, voy a a a acostarme tantito". Y resulta que se me va el tiempo, ¿no?, este, ya cuando despierto, digo: "Híjole". Pero sí, eh, eh, es importante, eh, poder encontrar la manera de dividir los es los tiempos.
Descansar. Exacto.
Y, este, y y y que, bueno, eh, puedas llevar las 2 cosas de manera equilibrada, ¿algún consejo que puedas tú darle a alguien, rápidamente, para para?
Desde luego. Exactamente. Pues, nada, simplemente, si vas a mantener, este, un espacio de trabajo en casa, pues, de verdad, hay que mantenerlo ordenado porque, pues, ahí vas a pasar mucho tiempo. <laughs>
Mm, sí. Sí, se trata de disfrutar también esa estancia, en en esos momentos, ¿no?
Sí. Exactamente, que sea agradable.
Muy bien. Claro. Sí, sí. Pues, yo agradezco mucho que me hayas compartido esta experiencia, estas experiencias que que llevas dea día a día. Y, bueno, pues, espero que estés muy bien y que tengas muy buena tarde.
Muchas gracias a ti, fue una buena charla. Te lo agradezco.
Hasta luego.